Ah, hindi rin nagbago eh, 'no kung anong ugali niya ng bata siya hanggang pagtanda gano'n pa rin.
Opo. <laughs>
Oo parang hindi hindi hindi natuto mag sa buhay di ba ang hirap.
Oo. <laughs> Opo. So sa akin naman eh, parang gusto kong mas maging mahinahon pero ah, ano oo, so parang mababago yung saril mababago ko yung sarili ko sa susunod na mga taon to nakikita ko na magiging mas mahinahon ako yung marunong magpatawad po <laughs> mas maging mar ah, mas marunong magpatawad kundi lang sa ibang tao kundi sa sarili ko rin kasi may mga bagay po kong mga ano hindi naman pinagsisihan pero ano mga may ba may mga bagay po akong ano iniisip na sana ginawa ko 'to sana ganon ginawa ko, o tapos parang hindi ko pa pinapatawad opo tas hindi ko pa talaga pinapatawad yung sarili ko sa mga nangyari ah, noon so yun siguro mga 10 years from now mas magiging mag mapagpatawad ako hindi lang sa sa ibang tao kundi sa sarili ko din. So yun po kasi gusto ko na ng peace of mind <chuckles> iba talaga kasi yung araw-araw na hinaharap mo yung um pagsubok na may peace of mind ka din sa sarili mo ah, para maging positive naman din yung ah, kalalabasan ng mga.
Mm. Mm. Hmm. Ganyan talaga tao lang yun. Tao tayo eh. Mm. Oo, siyempre. Tsaka parang natural naman siguro dadating yun sa tao. Ah, habang nagkakaedad eh, nagiging mas oo sabihin mong, kalmado. Mas ma maayos na mag-isip 'no.
Opo opo. Oo, mas na tututo tayo mas nagiging mature tayo 'di wow oo. Mm, tama po, tama po.
Ay hindi na yung impulsive hindi na yung, ah, 'yong alam mo 'yon na gaya ng bata-bata ka eh, ah, happy go lucky 'di ba so ano na eh, siyempre may ano na eh, marami ka ng pinagdaanan sa buhay at a 'yon 'yung parang tungtungan mo na eh, ano eh, galing na ako diyan sa ge do'n pumapasok 'yong ano pag ka nag-le-lecture ka galing na ako diyan eh, papunta ka pa lang ako pauwi na.
Hmm. Opo, opo. Oo. 'Yong, talagang 'yong goal ni mo na. Oo yung Oo, oo. Um, oo yata yun yun. <laughs>
Di ba. 'Yon 'yong usual lecture sa atin ng magulang natin no'n at eventually pagtanda mo yun din sasabihin mo sa mga kabataan na nakakausap mo sa mga anak mo na na huwag mo na subukan yan kasi galing ako diyan hindi maganda yung resulta niyan at ah, di ba gali ano yan. Hmm, kumbaga maniwala ka sa akin kasi galing ako diyan.
Mm, mm. Opo, oo, oo. Mas naging oo. Tama, oo, oo.
Yung ma i-she-share mo yun maitutulong mo sa mga kabataan.
Tama po kayo diyan, so ano niyo po um, kasi may iniisip din akong tanong dito um. Ano po mga hakbang ang ginawa niyo po? Ah, para makarating sa mga ano sa sa dun sa

Mm.
Pero makakatulong pa rin ako sa sa sa wife ko, at, ah, maalalayan pa rin namin mag-asawa 'yong mga apo namin. So, ap o 10 years from now, oo, parang ganon okey na ako no'n masaya na ako na, ah, makita ko 'yong mga apo ko, apo namin. 'Yong mga anak namin na, alam mo yon tagumpay na sila sa sa career, 'no iyon 'yon lang simple lang. Makita ko lang mhm.
Mm. Oh. Eh Oo. Mm. Oo, 'yun din naman yung oo, naman, 'yun din naman 'yung sa'kin kaso 10 years from now pa lang eh, ka um bata pa, naman ako. Gusto ko din sa pagtanda namin oo, 'yung gusto kong magkasama kami ng ng ah, ng
Hmm. Oo. Ah,. 'Yun tama 'yung asawa niyo, ayun.
Husband, o oo ng asawa ko hanggang sa tumanda kami talaga na makita 'yung mga future generations namin, lalo na 'yung mga anak namin na matagumpay din sila.
Hmm. Ano 'yon, eh, kung kumbaga ano, sa akin hindi na 'yon para sa sarili ko 'yong pangarap ko, eh. Ano na ko, ah, na nagawa ko na yung ano ko eh, 'yung baga, ah, 'yong 'yong buhay ko eh, 'no na na hindi man ako mayaman, 'di man kami mayaman, 'di ko naman nagawa lahat, 'no, pero, ah, fulfilled na rin ako ah, kasi nga, eh, ilang taon na kami mag asawa at may mga apo na kami, so ang ang dream ko, mga goals ko, mga pangarap ko, hindi na para sa akin lang. Ah, kundi para sa mga apo ko na rin, kasama na sila roon. So, kum kumbaga, 'yung mga pangarap o hangarin mo na, na sana natupad mo sa loob ng 10 taon 'yon nga, maging, ah, malusog lang kaming lahat at walang sakit. Maging, ah, 'yun eh oo, hindi man mayaman, pero hindi ri hindi rin kapos, kumbaga. Kumbaga sapat 'no, sapat o, sapat 'yon.
Hmm. <laughs> <gasps> Um. Oo. Para sayo, oo, m na gusto mo. Oo. M Opo. Mm. <clicks tongue> Oo, oo, napaka importante talaga ng healths. Lahat Oo, dapat malusog, oo. Mm, eh, importante, eh importante 'yung health yung health talaga natin. Kaya anon aanhin natin 'yung pera kung ah, 'yun sakitin naman 'yung ano pamilya oo. 'Yun talaga 'yung pinakauna pong nagiging, ah, nagiging part ng prayer ko araw-araw na hindi talaga ah, wala talag wala sana kami maging sakit, 'yung mga komplikadong sakit, kung meron man eh hindi hindi ah, hindi ganon ka seryoso, mga lagnat-lagnat lang 'yung mga ganun. Pa pero puwede talaga walang sakit eh, ah, lumaki 'yung anak namin na, ano healthy 'yung ganun po, 'yun pong pinaka pinaka pagpi-pray ko eh, second nalang 'yung maging matagumpay talaga sila paglaki, opo, so health is wealth po talaga, kasi kung wala tayong ganun, kung hindi tayo magiging healthy eh, wala tayong <chuckles> magagawa sa buhay. <laughs> Opo, so hindi na oo hindi natin maabot 'yung mga hangarin natin kung hindi tayo'y healthy. So 'yun po. So, ah, sa tingin niyo po pala, um
Mhm. Ay oo, noon 'yon. Hmm. Ah. Mm. Tama, hmm. Oo. Oo nga, aanhin mo 'yong pera. Mhm, kung

Ayun, magandang umaga po. Good morning, good morning. <laughs> 'Eto, ah, hindi pa rin naman masyadong inaantok, pero medyo inaantok ako. <laughs> Hindi po pala oo, hindi po talaga ako palakape, hindi ako coffee lover kaya ayun. Kasi 'pag umiinom po ako ng kape parang pabalik-balik ako. Hindi, hindi iba yung coffee sa'kin kahit naka-black coffee ako and hindi naman ako masyadong nag, ah, nag-sugar. <laughs> Na, ah, buma pabalik-balik ako ng CR para mag ano, ah, parang 5 minutes na naiihi ako. <laughs> Opo, opo. Iba, iba, iba yung effect sa'kin nung cof opo, mm.
Yun, good morning. Magandang umaga. Magandang umaga, kumusta? Mm, kape ka. Ay, tsaa. Mm. Hindi ka makatulog, talaga? Oo. Naku, puro? Mm. Ah, okey. Parang Hmm, parang may diuretic effect sa'yo. Mm. May tanong ako sa'yo, ah, kung okey lang. Papa ah, pa paano mo ano, yung gusto makita yung sarili mo sa loob ng, ah, 10 taon. Halimbawa, ah, meron kang goal or mm, alam yun, yung
Ah, 10 taon. Oo, opo. Ah, 10 taon ga ah, from now. Eh, parang nakikita ko yung sarili gusto kong makita yung sarili ko na ano, umuunlad talaga. <laughs> Opo, opo, mm ano, ah, hindi lang hindi lang sa pera kundi, ah, sa pamilya din. Kasi may pamilya na po ako and, ah, may isang anak at asawa. So, yun, ah, gusto ko oo, yung gusto kong makita, eh, yung pamilya ko. Hindi lang sa sa pamilya ko lang kundi sa buong angkan ko 'yan, lalo na yung sa lolo't lola ko, sa ma mga pinsan, sa first family ko, yung, ah, ano, sa ano, sa kanilang pa sa kanila, ah, papa ko opo. Tap oo, sa magulang ko pala. Tapos ang gusto kong maging, um, maunlad kaming lahat kasi hindi kami ganun, ah, katulad ngayon. Mahirap po kami tapos yun, um, parang ako lang yung nakakaahon, medyo nakakaahon kasi may mga trabaho kami ng mister ko tapos yun, ah, gusto ko sana na, ah, sa pagtulong ko ngayon, eh, mas natulungan ko yung ko yung mga ah, kamag-anak ko sa in the future. Tapos, ah, ayun, gusto kong makita na maging masaya maging masaya and healthy yung mga, ah, kamag-anak ko tsaka ito itong pamilya na inaalagaan ko ngayon. Gusto kong makita yung ano, yung pinapangarap kong magandang buhay na pinapangarap ko noon. Kasi hindi ko naranasan yung masarap na buhay <laughs> nung ako'y bata pa. Kaya pinapangarap ko na sana yung anak ko, yung mga mga new generation ng ng ano, ng pamilya namin, ng mga kamag-anak ko po, opo, eh, maganda na yung mm.
Mm. Walang partikular na ano, na na halimbawa ano yung Mm. Oo, ah. Hmm, ako din ganyan din. Hmm. Ah. Hmm. Hmm. from now. M Hmm. Ah, okey. Mm. Ah. Mm. <clears throat> Ah. 10 taon. Sa akin ano lang, eh, simple lang.
Opo.
Kasi, ah, mag after ng 10 taon ano na ako, um